Non, non, non, hot honnêtement, le le couscous prend tellement de place. En fait, on peut ouais, en fait, on peut tellement se resservir au moins 3-4 fois donc, ouais, non non, il y a il y a pas de il y a pas d'entrée, c'est directement le le plat de résistance, ouais.
Ah. <chuckles> Ah bah, oui, c'est pour ça. <laughs> Ah, c'est ça. <chuckles> Ah ouais et du coup, alors, couscous, brownie, déjà, c'est bien, bien, bien lourd, heu, <laughs> a après, il y avait quoi, le thé, le Nanah?
Ouais. Ouais, exactement, ouais, je vois que j'ai j'ai l'impression que tu as tu as habité peut-être avec nous, hein? Tu étais peut-être cachée dans une pièce où tu nous observais. <laughs> Ouais, il y avait bien le
<laughs> Non, j'étais j'étais mariée à un algérien. <laughs>
<laughs> Ah OK, bah, voilà, bah, tu as tu as un peu les codes. Donc ouais, il y a il y a effectivement, il y a le thé, heu, voilà, le thé le thé à la menthe, hein, qui est hyper, heu, hyper, heu, très sacré aussi et très ouais, très, très agréable, c'est voilà avec les gâteaux un peu autour.
Voilà. Oui. À la menthe, mmh. Oui. Plus plus le ouais, c beh, voilà, encore des gâteaux. En fait, heu, heu, on n'arrête jamais de manger. C'est
<laughs> Ah en fait, si tu veux quand il y avait le couscous, il fallait se dire que peut-être la veille, il fallait fallait rien manger déjà pour préparer un peu son estomac. <laughs> Donc, c'est ça, ouais.
Ah ouais. <laughs> C'est ça, tout à fait. Ouais, non, non et c'est, heu, j'adore, heu, les plats, enfin, heu, les plats orientaux, mais pas que, heu, surtout les traditions orientales, parce que ça rapproche, heu, beaucoup, c'est très, très convivial et c'est ça c'est c'est génial, heu, je trouve, heu, voilà, tous ces petits plats, heu, heu, je sais pas, le couscous faisait part fait partie aussi au ramadan, non?
Bien sûr. Oh n n alors, lors du ramadan, pas trop lors du ramadan, c'est plus les briques avec la la chorba, là, cette espèce de de soupe. Ouais, ouais, le en fait, le couscous c'est plus peut-être pour l'Aïd, voilà, pour la fête, mais pour le ramadan en lui-même, ouais, c'est plus des briques et et et de la chorba, ouais.
Vous en mangez? Moui. Oui, bah, c'est ce que je faisais, en fait. <laughs> Bah, oui, s oui. Oui, c'est ce que je faisais aussi, beaucoup de briques, beaucoup de chorba. <chuckles> Mais j'adorais faire plein de préparations aussi, c'est je sais pas pourquoi, voilà. <laughs>
Ah bah, <laughs> bah, voilà, tu es une connaisseuse, alors. <laughs> Ah bah, tu es ah bah, tu es une connaisseuse aussi, donc ouais, ça fait plaisir.
Mmh mh. <chuckles> Ouais. En tout cas, beh, je te remercie, c'était super intéressant et merci de m'avoir raconté, heu, ton plat qui te ramène direct à ton enfance, heu, c'était un plaisir, tu m'as donné faim. <chuckles>
Bah, écoute, c'était un c'était un Ah bah, c'est c'était un plaisir de de partager un peu tous ces souvenirs d'enfance autour de ce plat. C'était vraiment un plaisir et je te remercie pour les questions.
Mmh mh, de rien.

Oui, oui, j'en mange toujours, ouais, c'est c'est un plat qu'on que qu'e qu'elle fait toujours, c'est un plat qui est très fédérateur, que ma mère continue à faire. Voilà, dès qu'il y a dès qu'il y a, heu, des invités ou même pour, voilà, pour moi ou mes frères, dès qu'on vient la voir, parce que là, maintenant on ne on n'habite plus, heu, avec elle, voilà, on a tous pris, heu, un peu notre appartement et puis moi c'est vrai que dès que je lui envoie un petit message sur WhatsApp pour lui dire que je vais venir, heu, voilà, tout de suite elle pense au couscous. C'est un peu un plat qui nous rassemble.
Ah, d'accord! Mmh. Bah, oui. Ah! <chuckles> Ah, c'est génial, ouais, j'adore. Mais, heu, voilà, le couscous, ça dégage des odeurs, des couleurs et des textures, heu heu, et ça, ça doit te replonger, heu, directement, heu voilà, le la la couleur des carottes, le le mélange de ces légumes. Mmh, c'est magique! Il y a est-ce qu'il y a un geste ou un bruit, la cocotte qui siffle, les pommes qui craquent, qui te te qui te rappellent aujourd'hui, heu heu, la cuisine de ta mère?
Ouais, complètement, complètement. C'est tous ces détails-là que tu évoques qui me rappellent, voilà, mon enfance. C'est c'est ces odeurs, c'est c'est cette variété d'épices, heu, que que ma mère met, heu voilà, qui qui qu'ils ont une odeur pati particulière parce qu'en fait c'est des épices, heu, qu'elle trouve souvent dans les marchés, heu, un peu des boutiques un peu spécialisées, un peu des boutiques orientales et tout où où elle trouve un peu ces ces épices. Heu, il y a il y a, bah, la préparation que je disais en amont. Il y a il y a cette manière de de mélanger les grains que ma mère a, heu, pour justement pour pas que le couscous soit trop, heu, collant en bouche, qu'il y ait pas cette texture un peu pâteuse.
Oui. Oui! Mmh mh. Oui. <chuckles> C'est un sacré travail la semoule. <chuckles>
Exactement et du coup, heu, en fait, c'est tout ça qui m'a marqué, c'est c'est l'effort qu'elle mettait pour au final, heu, un plat qu'on mangeait, heu, voilà au bout de 1 heure peut-être, c'est ça, en fait, et je me dis c'est c'est enfin cht voilà, heu, étant plus jeune, je trouvais ça incroyable, ouais, vraiment incroyable, ouais, effectivement.
En 2 secondes. <laughs> C'est beau! Heu heu, ouais. Ouais, c'est beau. Et hem, est-ce que, heu, quand vous mangiez ce plat en famille déjà vous étiez combien? Est-ce que, heu, il y avait heu heu heu, mmh mmh mmh, une petite, heu heu heu heu, style une petite prière, vous disiez, heu: «Bismillah», heu est-ce que, heu heu, il y avait, heu, un rituel autour de ce plat? Comment vous le mangiez déjà? Avec le pain ou avec, heu, la fourchette?
Ah! Ah, heu